قولي لي، أنا عاوز أعرف منِّك في أغنية كده أنتِ سمعتيها مع صديق ليكِ وحبيتيها فعلًا وما ما نسيتيهاش؟
آه، فعلًا أنا عارف في موقف كده افتكرته من تقريبًا 4 سنين. كنت قاعدة أنا وفعلًا زميلي آآ، كنّا قاعدين عندنا class كان عندنا ح آآ، يعني تجمع رسم وكده، فشغلنا هو شغّل أغنية بيحبها، أنا ما كُنتش عارفاها بصراحة يعني، فهو يعني الأغنية دي بيحبها ويعني على طول بيسمعها أساسًا. أنا أكتشفته بقى إن هو فعلًا علي طول بيسمعها، دايمًا مشغّلها في ودانه. فبعدين
آه. أنتِ قُلتِ لي من 4 سنين يعني أنتِ فاكراها فعلًا من زمان أوي. طب احكي لي كانت الأغنية ع ب ب أغنية اسمها إيه؟ وبتحكي عن عن إيه؟ ومين المغني؟
آه. بص هو كانت الأغنية عن يعني أغنية حزينة كده شويّة ب المغني كان مش حد مشهور أوي، بس هو مشهور ما بيننا يعني بين الشباب أكتر، آآ، اسمه نور الدين الطيار، وكانت الأغنية حزينة اسمها مرايتي. وكان يعني بيبدأ الكوبليه كده وبواقف م مصدوم في مرايتي حبايبي ليه قتلوني وبتاع وحاجات كده يعني. ف ال الأغن
آه آآ، شكلها أغنية حزينة فعلًا. طب قو طب وضحي لي بقى الأغنية ديّة تفاصيلها إيه؟ حبيتِ فيها الكلام بقى، والّا اللحن والّا المغني والّا صوته يعني؟ ا اشرحي لي الموقف ده.
آه، حزينة جدًا. بُص أنا حبيت الأغنية أصلًا عشان خاطر يعني اللمة اللي إحنا كنا متل ل يعني م ملمومينها والتجمع وكده يعني، فاهم؟ دي حاجة خلّيتني أحب الأغنية أساسًا و الvibe بتاع الأغنية، رغم إن أنا مش باحب أوي الأغاني الحزينة، اللي هو باسمعها عادي، يعني لمّا بتيجي قدامي باسمعها ما باقولش لأ. بس في نفس الوقت مش يعني مش باروح أدور على الأغاني الحزينة بع بنفسي يعني، آه.
مش هوايتِك يعني.
فالمهم يعني حبيت الأغنية دي عشان خاطر هو شاركني الأغنية وإحنا كنا يعني زمايل قريبين أوي لبعض، ودايمًا بنتشارك في كل حاجة، أغاني بقى و ورسومات وبُص كل حاجة كنا بنعملها سوا، فكانت الأغنية برضه جزء من الحاجات اللي إحنا بنشاركها مع بعض، فحبيتها جدًا، وكمان كنا وقتي وقتَها في الشتا، فبرضه كان vibe الشتا برّه بقى كان حاجة تانية جميلة خالص، يعني كلها الأجواء جمعِت بعض.
آه يعني هي ربطتِك الأغنية دي آه ربطتِك بقى بالأجواء بال بال بالرسمة، زي ما قُلتِ لي، يعني ربطتِك ب بالحاجات دي بالأحداث وقتها، يعني أنتِ فاكرة فاكرة علشان الأحداث دي. طيب كويس أوي، طب أنتِ الأغنية دي بقى يعني حسيتِ بقى ب في اختلاف كده مع بتمُر بيكِ مع الوقت، حسيتِ إن ليها معنى تاني مختلف والَّا هو أنتِ يعني بتحبي تسمعيها علشان الأجواء والأحداث بتاعتها؟
امم. أيوه فعلًا. والله بُص هو أنا يعني باسمعها علشان خاطر الذكرى فعلًا بتاعتها وال والحدث اللي حصل وقتها، إنه سمعتها مع مين، وإمتى وكده، مش عشان خاطر الأغنية مُفضلة بالنسبة لي، هي كانت عجبتني فعلًا، بس يعني مش مُفضلة بالنسبة لي، هو أغاني ب يعني في أغاني بتعجبني باسمعها، وأغاني باحب مش بتعجبني بس عادي لو اشتغلت هاسمعها، مش هامانع يعني، فاهمني؟ فالموضوع بصراحة كان سهل يعني عليَّ حلو.
إمم. فهمتك. طب ق إمم، طب قولي لي الأغنية دي بقى أنتِ قلتِ لي سمعتها مع صديق، ويعني واتأثرتِ بيها ب بالأحداث بالأجواء، بالرسم بكده، طب أنتِ شاركتيها بقى مع ناس تانية حب يعني فكرتِ إنك تشاركيها مع ناس تانية ب ب ب بإنك من حبك ليها، أو إنك مثلًا تحبي تسمعيها معاهم؟ والّا أنتِ اكتفيتِ بيها وخلاص ي للحدث ده؟
إمم. إمم. والله بُص هو أنا شاركت الموقف والأغنية مع واحدة صاحبتي، وحكيت لها وكده، بس مش عشان أشارك الأغنية نفسها اللي هو لأ، عرّفتها يعني الموقف بقى، واللي حصل وقعدت أحكي لها وكده يعني، فبس دي كانت المشاركة الوحيدة. لكن بشكل عام لأ، ما تق تقريبًا ما حدش يعرف الأغنية دي إنه أنا سَمعتها مع مين، أو إن أنا شاركتها مع حد تاني وكده وسمعناها سوا لأ، خالص يعني. هو كان لمّا حكيت لصاحبتي، ولمّا أول مرة لما سَمعت الأغنية أصلًا معاه وكده. يعني كان الموضوع بصراحة حلو.
إمم. طب طب قولي لي بقى أنتِ بتحبي مثلًا أنتِ قلتِ لي حكاية يعني دلوقتي سمعتِيها مع صاحبتِك، ومع صديقِك ال آآ اللي هو في الرسم أو في الكلاس ده. بتحبوا بقى إن أنتم مثلًا وأنتم بتسمعوها كده تقعدوا ت ت يعني تقولوا كلم أنتم اللي تغنوها يعني، ت تقولوا كلماتها بقى وبت بتسمعوها كده كأجواء يعني، والّا بس بتسمعوا كده وخلاص ال بتحبوا تسمعوا صوت المغني؟
امم. بُص هو أنا ما كنتش حافظاها بصراحة بس عجبتني، بس أنا كنت قاعدة ب يعني كنت قاعدة باقرأ الكلمات وأنا والأغنية شغالة بس هو كان بيغنيها، هو عارفها وحافظها زي ما قلت لك، هو يعني ال24 ساعة مشغلها تقريبًا. فهو كان حافظها بس أنا بالنسبة لي لأ، بس أنا يعني استلطفتها عادي يعني برضه الأجواء شجَّعتني زي ما قلت لك وكده، فكانت تمام بالنسبة لي بصراحة، وم كان الموضوع حلو.
آه. طب كويس أوي. طب بعيدًا بقي عن الأغنية ديًا، أنتِ قلتِ لي أنتِ حبتِيها علشان الجو بتاعها. أنتِ لونِك إيه في الموسيقى أو بتحبي أنواع إيه من الأغاني اللي بتسمعيها؟
امم. بُص أنا يعني الموضوع يعني بصراحة بيكون متوقف على مزاجي أكتر. أحيانًا باحب الأغاني الكلاسيك القديمة، الأغاني الهادية، أحيانا باحب الأغاني الmodern بتاعتنا بتاعة الشباب، آآ، تامر عاشور، على عمرو دياب، علي تامر حسني وشيرين، الناس دي كلها.
ياه ده أنتِ مزيج بقى قديم على جديد على على معاصر على رومانسي كله.
بالضبط، كله بصراحة يعني مش مش باقف على نوع مُعيّن، باحس كده إن هو يعني روتين وحاجة حاجة ثابتة فبازهق بسرعة. فلأ، باحب أنوع يعني كده كل شوية، مش عارفة مرة أسمع لمين ومرة أسمع لمين تاني، يعني الموضوع بالنسبة لي بيكون لذيذ، مش مش روتين ثابت. امم.
امم، طب قولي لي أنتِ الأغاني بقى آه أنتِ قُلتِ لي الأغنية دِيًا اللي سمعتيها مع صديقِك ربطتِك بالموقف، أنتِ في أغاني تانية مثلًا بتربطِك بأحداث والّا أنتِ بتسمعيها بس إيه ك تغ تغيير مود سواء حَ حُزن أو أو فرح أو المود بتاعك زي ما قُلتِ؟ لو في أغنية كده مثلًا رابطاكِ بحاجة يا ريت تحكي لي عليها.
آآ بُص، هو من فترة كانت واحدة صاحبتي شاركتني أغنية، وأنا حبيت الأغنية دي بعد ما قالت لي عليها يعني. آآ بس يعني مشاركة عادية مش أكتر، اللي هو بُصّي، راحوا إيه رأيك ف الأغني إيه رأيك في الأغنية دي، اسمعي وبتاع. فسمعتها وعجبتني من بعدها، آآ لكن ما كانش حدث أو كده أصلًا كنا بنتكلم chat يعني، لكن ما حصلش حاجة مُعيّنة عشان الأغنية أو كده، ودي آخر حاجة حصلت. لكن بشكل عام يعني أنا باسمع الأغاني، امم، عادي مش عشان خاطر حاجة مُعيّنة أو موقف أو كده، يعني باحب اتسلي أصلًا بالأغاني يعني فاهمني؟
آه تاخديها كتسلية أو تغيير المود أو على حسب مودِك يعني ومزاجِك. طب قولي لي بقى، أنتِ إيه أكتر أغنية بتحبيها أصلًا؟
امم. امم، بُص هو حاليًا، امم، يعني أنا ما عنديش حاجة إسمها أكتر أغنية باحبها. بس أنا حاليًا الفترة دي أكتر أغنية باحب أسمعها أغنية لإليسا، فدي اللي باسمعها تقريبًا يعني كل يوم ويوم كده، أو كل يوم قد يكون، أو مرتين 5، 6، 10 في اليوم. تمام.
<chuckles> طب قولي لي أغنية إيه طيب وب وبتحكي إيه، مثلًا مودها حزن والّا فرح والّا إيه؟
هي mix يعني تحسها حزينة كده، على رومانسية شوية، إسمها لو بصيت قدامك. فالأغنية حقيقي حلوة جدًا، وكمان احساسها قوي أوي فيها، أغنية جميلة يعني بصراحة، م مش عارفة ليه بس هي شدتني كده اللي هو الله يعني، إيه الكلمات الحلوة دي؟ والمعاني القوية دي و وفيها إحساس كده فاهم مش كلمات وأغنية وخلاص.
آه. امم، كويس أوي. آمم، طيب خلّينا بقى نروح تاني للأغنية اللي سمعتيها مع صديقِك، أنتِ قُلتِ لي سمعتيها في الحدث ده. طب إمتي مثلًا بتحاولوا أو بتحبوا إن أنتم تسمعوها على مع بعض على طول، والّا هو خلاص كانت مرة كده؟ يعني تحبوا مثلًا لمّا بتخرجوا مع بعض إنكم مثلًا في في في مناسبة، أو أي حاجة، تسمعوا على طول أول ما تشوفوا بعض كده، يعني معروفين بالأغنية ديًا، والّا هي كانت مرة و و ود بس أنتِ مش ناسياها؟
اهم. لأ بصراحة هي كانت المرّة دي فعلًا، وأنا مش ناسياها. يعني بقينا نسمع أغاني مختلفة أصلًا، يعني أصلًا ذوقنا اختلف تمامًا، ما بقيناش زي ما ما كنّا من 4 سنين وكده، فلأ يعني أو 5 سنين كمان، يعني آه، 5 سني ده إحنا تمينا ال5 سنين من كام شهر كمان. تمام ماشي آه يعني
ياه! أنتِ فكراها من 5 سنين ده -ده ده يعني مرتبطة بيك أوي أو أن أنتِ مرتبطة بالأغنية دي أوي.
جدًًا، وكمان الذكرى بصراحة كانت حلوة، كان الموقف لذيذ خالص، و وأنا أصلًا بُص أنا باحب الشتا، كانت الدنيا بتشتي، فأنا كنت مبسوطة بالشتا والأغنية شغّالة، هو بيغني، أنا باقرأ الكلمات، ف <tsk> كان الجو لذيذ خالص، وصحابنا قاعدين بيسمعونا فكان
ياه! ده كان فيها أصحاب تانيين بقى كمان؟
آه هو كان الموقف عادي يعني، مش مش إنّه قاعدين مثلًا آآ، م مش مش قاعدين في جو معيّن أو كده لأ، خالص، إحنا كنّا متجمعين كلنا بس هو كان كل واحد ام مع نفسه، بس لمّا هو شغل الأغنية دي، كلنا أنصتنا ليه فبعدين آآ، بما إننا إحنا إحنا الاتنين بالذات، صحاب وقريبين لبعض، فأنا ركزت على الأغنية وقعدت باقرا الكلمات بتاعتها وكده، وهو مهتم وكان يعني بيدندنها مع المغني، فكان الموقف بصراحة حلو أوي، وفي الأغنية حلو كمان وقتها يعني.
امم. امم. طب أنتِ الأغنية دِيَّة ما ما ب ما خلتهاش بقى جزء من روتينك كده؟ أو إنّها تبقى ذكرى على طول. يعني مثلًا تشغ تحبي إنّك تشغليها في أفراح؟ تشغليها مثلًا وأنتم مجمعين أنتم وأصحابك؟ آآ، والّا أنتِ بتشغليها بس في مود الإيه ال الحزن؟ ت والّا مود ال اللي هو إيه الشتا مع الرسم مع ال الانفراد ده على طول؟
والله بُص أنا باشغلها بشكل عام أحيانًا يعني من وقت للتاني. آآ إن الأغنية يعني زي ما قُلت لك، آآ باسمعها عادي، ممكن م يعني ما عنديش اعتراض عليها، فلمّا بتيجي قدامي باشغلها، يعني حاجة عارفاها فباشغلها على طول، إنه لمّا بتيجي مش باقعد اتردد مثلًا أقول لأ مش حلوة أو كده لأ خلاص أنا مادام عارفاها وعندي قبول ليها إن أنا أسمعها، وكده فتمام ما عنديش أي مشكلة. لكن لأ ما باشغلهاش بصراحة في تجمعات، باحس إن هو يعني هاعرَّف الناس حكايتي وذكرياتي، لأ مش عايزة ح مش عايزة حد يشاركني ذكرياتي <chuckles> فاهم، كده يعني.
امم. فاهم. طب خلّ خلّيني بقى أسألِك سؤال أخير. آآ أنتِ م امتى بتحسي أو يعني إن إن الأغنية دي خلاص أنتِ زهقتِ منها أو إنكِ سمعتيها وما عدتيش قابلة إنِك تسمعيها تاني؟
آآ بُص يعني هو مش عشان خاطر حاجة مُعيّنة، بس هو أحيانًا أصلًا الموضوع بيحصل كده لوحده، إنه أنا سمعت أغنية مثلًا يومين ورا بعض أو كده فخلاص مش عايزة أسمعها تاني، اللي هو زهقت يعني، زي ما قُلت لك، أنا شخص يعني مزاجيّتي بتتحكم فيَّ أكتر من ال يعني أكتر من ال أكتر من أنا ح باحب حاجة أو باكرهها، لأ، هو على حسب أنا عايزة أحبها دلوقتي والّا لأ، وطبعًا دي مشكلة معايا بصراحة. آه، لأ ما فيش م بصراحة حاجة ثابتة معايا يعني أنا أكتر حاجة يعني بتغيَّرني وكده هي مزاجي، حابة أعمل كده دلوقتي والّا لأ، حابة أسمع دلوقتي والّا لأ، كده، مش عشان خاطر مثلًا حاجة باسمعها على طول، وحاجة باعملها على طول، فاعملها على طول. ما مش بتمشي معايا كده بصراحة، مش باحس إنه أنا كده مبسوطة، لأ، يعني هاحس إن أنا كده مضغوطة لو عملت حاجة ه أنا مش حاباها.
امم، ما فيش routine ثابت يعني. امم. فعلًا، فهمتِك. آآ فعلًا يعني الأغنية أو يعني موضوع كويس اتكلمت معاكِ فيه، آآ حكيتِ لي عن أغنيتِك و والحاجات اللي أنتِ بتحبيها، آآ وقد إيه إن كان موقف زي ده قدرتِ إنِك فاكراه لمدة 5 سنين زي ما قُلتيها لي على ال على الأغنية أو المناسبة بتاع الأغنية، فشكرًا كتير ليكِ.
صحيح. العفو على إيه. أنا اتبسطت بالكلام معاك، واتبسطت بالمشاركة بتاعة الحذ الحكايات كمان.